Ah faç ç ça depuis à peu près quoi, pfou, 4 ans peut-être? Je me retrouve un peu, heu, trop dépassé par mes propres idées, tous les projets que je veux faire, heu, mais que je commence jamais, heu, toutes ces sources, heu, d'inspiration en fait. Tu vois? Moi je suis un musicien de base, mais je suis passionné par beaucoup de domaines différents. J'aime beaucoup, heu, l'écriture, j'aime beaucoup le dessin aussi et heu, et j'aime aussi surtout les voix off et j'avais commencé à en faire il y a très longtemps. Mais le problème c'est qu'en fait à force d'avoir tant d'idées, tant de petits projets différents que je veux faire, je n'arrive pas à trouver du temps pour, heu, aucun de ces projets, je me retrouve un peu paralysé. Parce qu'à la fin tellement j'ai d'idées je me dis: «OK, je vais faire ça, non je dois faire l'autre ch heu, l'autre chose, ah non je vais partir sur ça» et à la fin en fait je commence un projet, j'arrête, j'en recommence un autre, je l'arrête et je me je me retrouve paralysé et je ne sais pas comment évader ce cycle, heu, qui paraît interminable.
Mouais. Ouais. D'accord. D'accord. En effet, hem, ça doit pas être, heu, très facile à pouvoir, heu, gérer, heu heu, ces multiples projets qui n'ont pas forcément de mmh, de mmh, de liens entre eux, c'est ça? En plus.
Ou bah, en soi c'est tous des projets créatifs, mais ouais ils n'ont pas vraiment tant de liens, heu, que ça entre eux. Peut-être l'écriture et la musique peuvent aller main dans la main vu que l'écriture ça peut rentrer dans l'écriture de parole et tout ça. Mais ouais le dessin je ne sais pas s'il va avec la musique non plus et heu, les voix off pas trop. Non c'est pas super musical, c'est de l'enregistrement mais c'est pas la même chose.
Mmh. Ouais. Mmh d'accord. Tout à fait d'accord. Donc, heu, je comprends que ce soit, hem, heu, pas forcément facile de pouvoir gérer tous ces domaines en même temps qui, heu, probablement te passionnent, heu, qui plus est. Heu, est-ce que c'est uniquement professionnel? Ou tu as au niveau de tes études c'est un peu la même chose, heu? Tu étais, heu, un petit peu à droite, à gauche, commencer des différents projets? Ou c'était, heu, c'est récent, heu, depuis les 4 dernières années, heu, côté pro?
Mmh. Mmh, ce n'est pas vraiment côté pro, c'est surtout en fait, heu, tout ce qui est par exemple, heu, le dessin et les voix off et tout ça pour l'instant c'est plus un passe-temps, un hobby pas mal. Après, à un moment je voulais me professionnaliser, heu, comme ça en voix off, en doublage et tout ça, mais c'est un domaine qui est très difficile et qu'on ne peut pas vraiment prendre à la légère donc heu, pour l'instant, ce n'est pas vraiment possible.
D'accord. Ah! D'accord. OK. Mmh mh. D'accord, hem, je comprends que, hem, que pour les personnes qui sont, hem, heu, multi-potentielles où, heu, tout les intéresse, heu, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à, hem, appréhender en allant au bout d'un projet. Mais c'est c'est tout à fait normal, hem, est est-ce que tu, hem, as la possibilité de consacrer du temps justement à à ces projets ou, heu, ou pas?
Mmh. Heu, bah, oui, oui j'ai en fait, j'ai le temps de consacrer à tous ces projets. Après, parfois, j'ai le j'ai un peu peur de ne pas avoir, heu, absolument tout le temps pour tous les projets, en même temps, mais sur une journée, oui, j'ai une bonne quantité d'heures que je peux consacrer à chacun de ces projets. Normalement, je travaille de 07:00 du matin jusqu'à à peu près 15:00-16:00 de l'après-midi, donc heu, ça devr ça devrait être assez. Après je peux, bah faire travailler sur ces projets-là, heu, de 16:00 à 20:00.
Oui, bien sûr. Oui. D'accord, d'accord et hem, si tu devais, hem allez on va dire, avoir une baguette magique, heu, un peu comme dans Harry Potter, heu, est-ce que, heu, quel projet souhaiterais-tu vraiment mener au bout?
Mmh. Lequel? <chuckles> C'est c'est une super question, ouais si c'est 1 seul projet? Et là que ça devrait être un peu plus difficile pour moi, mais je crois que dans mon cas, ce serait la musique.
Ouais, 1 seul hein. <chuckles> D'accord heu et et et encore plus de précision dans la musique, ce serait quoi?
Mmh. Bah, je dirais que ce serait la composition, heu, de morceaux. Ce créer, en fait, heu, des morceaux, de les diffuser sur, heu, les réseaux, ou sur les plateformes comme ça de diffusion musicale et de faire de l'argent avec ça surtout.
Génial! Génial et heu, ça, c'est quelque chose qui t'appellerait, qui te ferait, hem, plaisir, c'est ça?
Heu, oui. Absolument!
Hem et et pour, heu, pour ce projet-là, hem, si, heu, en termes de de timing, heu, tu mettrais, heu, combien de temps pour, heu, pour refaire une composition? On va partir d'abord, heu heu, tranquillement.
Mmh, ça dépend, ça peut aller de quelques heures jusqu'à quelques jours, en fait.
Voilà, c'est de la création donc heu, forcément, c'est pas c'est c'est pas, heu, facilement, à à à donner un un timing, heu, précis, donc quelques jours, on on va dire, allez 1 semaine, ce serait quelque chose qui est qui est jouable?
Mouais. Mouais, 1 semaine, ce serait très jouable.
D'accord et si tu te consacrais, heu, pendant 1 semaine, justement, rien qu'à cette partie-là, d'un point de vue pratique, est-ce que c'est quelque chose qui est possible?
Mmh. Mmh, heu, oui, absolument. Je crois que ce serait 100 % possible de juste me concentrer, de sur ça pendant toute 1 semaine, oui.
Heu, et et hem, tu pourrais essayer de le faire, heu, allez, on va compter à partir de la semaine prochaine? Est-ce que c'est quelque chose où tu te consacres à 100 % sur, heu, cette composition, heu, de la composition jusqu'à, hem, le fait, de le poster sur les réseaux? Est-ce que ça t'appellerait?
Heu, je crois bien que oui. Oui, absolument, oui, ça, ça m'appellerait.
Bon, bah, peut-être que potentiellement, tu as trouvé ce que tu allais faire la semaine prochaine. Qu'en penses-tu? <laughs>
Ah oui, ouais, ouais. C'est c'est vrai, heu, c'est vrai que, si en fait, si je peux le visualiser, c'est vrai que c'est possible de le faire. Ouais, je vois, mmh, donc en fait, ça consisterait surtout en fe à vraiment choisir une seule chose plutôt que d'essayer de tout faire en même temps.
Exactement, heu, l'u l'une des choses, hem, qui qui pose, heu, bien souvent, une problématique, c'est le nombre d'idées, hem, à la minute, voire à la seconde, heu, pour certains, heu, pour certaines personnes, mais heu, si tu prends un tout petit peu de recul, potentiellement, justement, tu te dis: «Allez, je me focalise que sur, heu, un un projet et une fois que j'ai fini ce projet-là, heu, bah, je refocalise sur un autre projet et cetera et cetera». L'une l'une des méthodes, heu, qui peut être, heu, aussi utilisée lorsque, heu, tu es, hem, justement, cette notion de de multipotentiel, d'aller à droite, à gauche, heu, l'une des, mmh, des structurations qui peut être, heu, possible, c'est de pouvoir, heu, poser, heu, sur papier, heu, toutes les idées que tu peux avoir et hem, prioriser ce qui t'appellerait le plus, en ce moment. Je dis bien, en ce moment, parce que, potentiellement, là, c'est la composition. Quand je t'ai demandé, heu heu, ce qui te v plairait particulièrement, ce qui t'est venu en priorité, c'est la composition. Peut-être que, fin de semaine prochaine, quand la composition sera terminée, ce sera: «Ah bah, tiens, j'ai envie de faire un dessin» par exemple.
Mmh. Mmh mh. Ah OK. Mmh. Mmh. Moui. Ah OK. Ouais et comme ça je peux, en fait, heu, me structurer un peu mieux parce qu'à la fin si je suis heu, si mon attention est divisée entre les 2 choses, m m que je me dis: «OK. Non, je veux composer! Non, en fait, je veux dessiner! Non, je veux faire ci, je veux faire ça!» À la fin, heu, c'est ce serait comme avant où, en fait, je ne peux pas, heu, faire ni l'un, ni l'autre.
Mmh. Exactement, tu te paralyses, heu, sur des choix, heu, alors que les 2 te conviennent. C'est juste qu'un moment donné, bah, tu es, heu, tu es piégé dans le fait que, bah, tu commences un dessin mais tu vas pas jusqu'au bout donc a et puis, après, tu as une idée de composition, donc tu vas sur la composition et puis tu dis: «Ah oui, mais j'ai pas fini le dessin!» Donc tu vas repasser 1 heure et tu vas jouer au ping-pong, heu, entre les, heu, les différents projets et en plus de ça, potentiellement et tu me diras, si c'est le cas, heu, si ça t'appelle aussi, hem, m avec une grosse culpabilité de ne pas avancer dans aucun des projets. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, toi?
Mmh. Ah oui. Eh complètement, ça me parle même un peu trop. Il y a beaucoup de fois, heu, justement, où je me retrouve à me sentir, bah, très, très coupable de ne pas réussir à v mmh, avancer sur aucun de mes projets et malgré le la quantité d'idées et la motivation que j'ai, d'avancer.
Tout à fait, tout à fait. Hem, u u une autre option aussi, heu, que que je pourrais, heu, te proposer, heu, une autre idée, heu, serait peut-être de poser des échéances. Heu, en fonction de, hem de tes propres échéances, toi, aussi. Heu, de dire: «Allez, heu, fin janvier, heu, mon objectif est de faire 3 compositions, heu, 1 dessin, heu, 1 programmation autre, heu, 1 voix off». C des choses sur ce type-là et que tu ajustes au fur et à mesure du mois. Heu, mais pas sur l'année parce que si tu commences, à faire sur l'année, potentiellement, tu risques d'avoir trop d'idées et de nouveau d'être paralysé. Est-ce que c'est quelque chose, heu, au d'un point de vue m mensuel qui pourrait qu être, hem, heu, qu quelque chose qui t'appellerait, pour toi?
Mmh. Mmh. Mouais. OK. Oui. Oui, carrément. En fait, heu, j'y avais même pas pensé comme ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois, en fait, où j'ai tendance à avoir, heu, vraiment trop d'idées, trop de choses que je veux faire sur le long terme et j'arrive plus à me concentrer et sur le court terme et à la fin, je me retrouve vraiment dans le gros défaut de me dire: «Oui, OK, heu, bah, cette année, je vais faire ça et ça et ça et ça», mais à la fin, bah, dans les faits, je n'arrive pas à faire, heu, aucune des choses.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait et et si tu veux, hem, tu tu peux également, hem, essayer de trier, heu, des éléments qui te prennent peu de ressources. S peu de ressources temps ou, heu, ou d'énergie, ou même financier. Hem, là notamment la composition lorsque, heu, tu tu mentionnes qu'en 1 semaine maxi- parce que ça peut prendre quelques heures à quelques jours- heu, tu as une composition, ça prend peu de temps, heu, des de ressources temps, donc c'est quelque chose que tu peux mettre facilement en place, rapidement et heu, ça y est le projet ce projet-là est «terminé» entre guillemets, même si tu vas pouvoir faire d'autres compositions demain, mais celui-ci est terminé et tu peux rattaquer un autre, en fait.
Mmh mh. Mouais. Moui. Mmh. Mouais. Mmh, OK je vois, ouais. Mmh, du coup en fait faudrait peut-être venir à prioriser les petits projets que je sais que je peux finir vite, plutôt que les gros projets qui vont être plus chronophages ou qui vont prendre d'autres ressources.
Voilà. Exactement, exactement. Tout en gardant à l'esprit, heu, que c'est ce qui t'appelle, heu, au niveau du cœur, quoi, la la baguette magique.
Mmh. Ouais. OK je vois. Waouh. Bah, en tout cas vraiment merci beaucoup de m'avoir écouté et surtout pour tous ces conseils, ça a été, bah, tr incroyable pour moi, heu, j mmh, ça m'a vraiment donné une idée claire de comment faire les choses, je t'avoue.
Bah, écoute, heu, je n'ai aucun doute sur, heu, la future stru structuration de ton travail futur et et et et amuse-toi bien, justement, dans tous ces projets, heu, qui sont incroyables pour toi.